जी, अभी हाल ही में मैं इस समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रही हूँ और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है मुझे। मैं अपने काम और जो मेरे पापा हैं उनकी तबीयत अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा ख़राब थी और जिसकी वजह से मैं जैसे टीचिंग करती हूँ उसमें मैं तालमेल नहीं बिठा पा रही हूँ संतुलन मेरा कहीं न कहीं बिगड़ता ही चला जा रहा है। कभी मैं स्कूल लेट पहुँचती हूँ कभी मुझे छुट्टी करनी पड़ जाती है। तो मैं इसके बीच कैसे संतुलन बना कर रखूँ? मैं आपसे इस बारे में सलाह लेना चाहती हूँ।
जी बिल्कुल। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मुझे थोड़ा विस्तार से आप बता सकती हैं कि जैसे आपके परिवार में अभी कौन-कौन है और ये समस्या जो है आपके साथ ये कब से बनी हुई है? थोड़ा विस्तार से अगर आप बताएँ तो मैं और अच्छा सुझाव दे सकता हूँ आपको।
जी। जी, जैसे अ, मेरे अ, परिवार में अभी अ, केवल मैं, मम्मी और पापा हैं बाकी मेरे 2 भाई भी हैं लेक़िन वो बाहर हैं। वो दूसरे शहर में अ अ, काम करते हैं उनका वर्क जॉब वहीं पर है। और अ, बाकी अ, मैं यहाँ पे उनके साथ अकेले रहती हूँ और अ, जैसे अगर मैं उनकी अ, परेशानी की बात करूँ तो अभी अ, उनकी ना तबीयत ख़राब हुई थी। रात में उनको नाक से उनके ब्लीडिंग चालू हुई। फ़िर हम लोग जब उन्हें हॉस्पिटल लेके गए तो अ, पता चला कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, अ, जिसकी वजह से उनका नाक से ब्लीडिंग होने लगा। और बाकी डॉक्टर ने ये चीज़ें भी बताई कि अ, उनके अ, सर अगर नाक से ब्लीडिंग नहीं आता तो उनके अ, जो सर है उसकी नस फट जाती, दिमाग की नस फट जाती। अ, तो कहीं न कहीं फ़िर उनकी जो मेडिसिन्स हैं वो चलाई गई लेक़िन अभी परेशानी ये है कि उनको अ, रात में नींद नहीं आती है। क्योंकि बीपी की समस्या है तो वो रात-रात में जागते रहते हैं और वो जैसे ही जागते हैं तो अ, सेम टाइम वो मेरा ही अ, डोर नॉक करते हैं। और मैं उनके साथ फ़िर रात-रात भर बैठी रहती हूँ हम बातें करते रहते हैं। मुझे ल ये लगता है कि उनको परेशानी ना हो या अ, उनको अच्छे से नींद आ जाए उसके बाद मैं सोने चली जाऊँगी। तो इस चक्कर में कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि मैं पूरी रात उन्हीं के साथ बैठी रहती हूँ और सुबह जैसे मैंने बताया आपको कि मुझे पढ़ाने जाना होता है और जिसकी वजह से मैं अ, कभी काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि मैं लेट हो जाती हूँ या हाल्फ़ डे के बाद मैं पहुँच पाती हूँ वहाँ पे।
जी, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप मुझे ये बताएँ कि जब से ये समस्या आपके अ, पिता के साथ और घरवालों के साथ होती है, तो तब क्या किसी अ, रिश्तेदार को आपने ये बात बताई या उनसे स सलाह-मशविरा लिया कि आप क्या कर सकते हैं कि आपका काम और आपकी ये जो जिम्मेदारियाँ हैं इनमें समन्वय बैठ सके? तो क्या आपने किसी रिश्तेदार से मदद ली?
जी। नहीं मैंने अ, किसी से भी नहीं मदद ली है अ, यहाँ तक कि मैंने रिश्तेदारों की बात तो बहुत दूर की है मैंने ये चीज़ अपने अ, घर में मम्मी या पापा को ही नहीं बताई है। और उम, जैसे उनको दिखता है कि मैं अ, रात में जगी बैठी हूँ और फिर मैं सुबह स्कूल जा रही हूँ। फिर अ, वो मुझे जैसे ही मैं स्कूल से आती हूँ, तो पापा मुझे बोलते हैं कि, "तुम अ, रेस्ट कर लो, तुम रात भर जगी हो।" अ, लेकिन अ, वो है कहते हैं ना कि दिन में आप भले ही कितना भी सो लो, लेकिन रात की जो नींद है वो अगर अच्छे से नहीं मिलती है तो कहीं न कहीं अ, बेचै बेचैनी सी होती है। तो मेरे साथ वही अ, लगातार हो रहा है अभी उम, करीबन 3-4 दिन अ, से यही सेम शेड्यूल चल रहा है मेरा कि अ, रात में जैसे अ, एक बार मेरी नींद पड़ी और पापा ने मुझे डेढ़ बजे के लमसम मुझे उठाया। और डेढ़ बजे से लेके 4 अ, बज गया था और पापा तब सोए थे मेरे। तो फिर मुझे लगा मैं 4 बजे सो के क्या करुँगी? तो फिर मैं अपना अ, डेली का रूटीन करने लगी और फिर मैं उसके बाद स्कूल चली गई। अ, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और बाकी मैंने किसी से इसके लिए मशवरा नहीं लिया, ना ही किसी से मदद माँगी इसके लिए, क्योंकि अ, जो रिश्तेदार हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ये चीज़ समझ पाएँगे। और उनका ये भी अ, काफ़ी लोगों का कहना शायद मुझे लगता है ये होगा कि तुम स्कूल छोड़ दो। क्यों जा रही हो पढ़ाने? अ, क्योंकि ये एक अ, प्राइवेट नौकरी है तो मुझे लगता नहीं है कि कोई इतना अ, मेरे अ, जॉब अ, पर फोकस करेगा, उनको यही होगा कि तुम छोड़ दो। तो मैं फ़ालतू में उन लोगों से पूछना भी नहीं चाहती कि अ, वो लोग कुछ उल्टा-सीधा आंसर करें इससे अच्छा है कि मैं पूछूँ ही ना।
जी बिल और मुझे भी यही लगता है कि एक, जब आप आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, तो आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप जो जॉब कर रही हैं, टीचिंग का, वो तो एक अच्छा ही काम है। तो मुझे ये बताइए कि आप जहाँ पढ़ाने जाती हैं, वो स्कूल या वो संस्था आपके घर से कितनी दूरी पर है कि आपका आना-जाना और जो भी घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनमें जो प्रभाव पड़ रहा है, क्या उस दूरी की वजह से तो नहीं पड़ रहा है? कहीं आपका स्कूल ज़्यादा दूर तो नहीं है, आपके घर से?
उम, जी। अ, जी, नहीं, स्कूल तो इतना दूर नहीं है, क्योंकि अ, मैं वैसे तो पैदल ही जाती हूँ, और वो रास्ता अ, जो है, वो शायद 15 से 20 मिनट का है। अ, और मैं पैदल, अपनी मेरी फ्रेंड है, मैं उसके साथ ही जाती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, मेरी ज़िम्मेदारियाँ निभाने से। अ, बाकी मुझे लगता है कि अ, जो अ, रात का टाइम है, जो अ, रात में मुझे परेशानी होती है, उस वजह से शायद अम, मेरा अब अ, स्कूल में भी फ़ोकस उतना अच्छे से नहीं रहता है। और मैं मैंने नोटिस किया है कि मैं स्कूल में भी मैं लगभग नींद में ही रहती हूँ, या जम्हाई लेती रहती हूँ, और मैं इतना वर्क लोड नहीं लेना चाहती वहाँ पे, कि जब बात आती है कि, "तुम अ, ये सिलेबस कम्पलीट करा दो।" या कोई मुझे एक्स्ट्रा काम दिया जाता है, तो मैं उससे भी अब, मैंने नोटिस किया है कि मैं पीछे से हटने लग गई हूँ। अ, और मैं एक जो एनर्जेटिक होता है, मैं वो नहीं फ़ील कर पाती हूँ। तो उम, ऐसा म मैं कहूँगी, बिल्कुल भी नहीं है कि वो स्कूल दूर है या इसकी वजह से मुझे अ, दिक्कत होती है बाकी अ, रात की वजह से ही मेरी अ, मेन प्रॉब्लम है।
जी। अ, अब रात में जो आपको समस्याएँ होती हैं तो उसके निवारण के लिए आपने कोई कदम उठाया कि आपने, अपने माता-पिता की सेवा के लिए किसी नर्स या किसी अ अ, आया को रखा हो या अपने भाई-बहन को आपने अपने पास बुला लिया हो कि अभी माँ-बाप को ज़रूरत है इनकी सेवा की। तो जो आप पे ज़्यादा अ, भार ना पड़े इसके लिए आपने कुछ किया? कि किसी भी तरह से आप अपने भाई-बहन या किसी तरह की सेवा नर्स इस तरह का उपचार आपने किया हो?
जी। जी, जैसे अ, अगर बात नर्स अ, या किसी और को रखने की है तो हम अ अ, इतने अ, आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि हम किसी को रख पाएँ। और बाकी अगर अ, मैं जैसे अपने भाई मेरी कोई बहन नहीं है, मैं अगर अपने भाइयों को बोलूँगी कि अ, आपको आना पड़ेगा या आप आ जाइए तो उनका यही होगा तुम भी तो हो वहाँ पे और अगर मैं आऊँगा तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी और तुम तो इतना सँभाल ही रही हो तो सँभालो ऐसे वाला चीज़ हो जाएगा। बाकी मुझे लगता है कि इसी तरह के आंसर मुझे सुनने को मिलेंगे। बाकी मैं अपना काम नहीं छोड़ना चाहती। मुझे अपने काम से बहुत प्यार है और मुझे लगता है कि भले ही इतना मुझे वहाँ पे सैलरी नहीं मिलती, लेक़िन अ, मैं अ, संतुलन बैठाना चाहती हूँ एक अ, कि मैं अपने जो मेरे मम्मी-पापा हैं, मैं उनकी मदद भी कर पाऊँ उनकी देखभाल भी कर पाऊँ और साथ ही साथ जो मैं टीचिंग कर रही हूँ उस वो भी मैं कर पाऊँ तो दोनों के बीच में संतुलन अ, बनाना चाहती हूँ। और मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं बना पाऊँ जैसे अगर मेरी मेरी रात में नींद नहीं पूरी हो पा रही है तो दिन में अ, नींद पूरी करूँ बट वो नहीं हो पा रहा है दिन में भले ही मैं सोने की कोशिश करती हूँ तो कहीं न कहीं मेरी अ, नींद अ, लगती नहीं है अच्छे से तो संतुलन बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक़्क़त हो रही है इन दोनों के बीच में।
जी, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, अब मेरा एक अंतिम सवाल ये है आपसे कि आपकी जो दिनचर्या है, चाहे वो स्कूल में पढ़ाना हो, और जिस तरह से आपने बताया कि आप अपने माता-पिता की सेवा के लिए तत्पर है और रात में आपको ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो आप मुझे ये बताइए, कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आज ये बहुत ज़ मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ या मुझे ये इस तरह की चीज़ें जब आपको लगता है कि ये संतुलन नहीं बन पा रहा है। उस दौ उस दौरान आपने
जी। जी। जी।
कभी इ ये महसूस किया है कि, नहीं ये मेरा ही मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, इससे मैं भाग नहीं सकती। इस तरह के विचार आपके मन में आए हैं?
जी अ, बिल्कुल आते हैं इस तरह के विचार और अ, सबसे पहले तो मुझे अ, ये देखना होता है कि नहीं अ अ, एट द एंड हमारी फैमिली ही हमारे साथ में रहेगी। और अ, वो बोलते हैं ना जो लड़कियाँ होती हैं उनको पापा से अ, ज़्यादा लगाव होता है, तो सेम मुझे मेरे पापा से बहुत ज़्यादा लगाव है। और अ, मैं मतलब वो भी अ, उनका भी लगाव मेरे प्रति ज़्यादा है तभी वो मम्मी को नहीं जगाते हैं रात में अगर उनको परेशानी होती है, वो तुरंत मुझे ही जगाते हैं। और उम, मुझे लगता है कि अ, सभी को ये कर्तव्य निभाना चाहिए और अगर बात संतुलन की आई, तो अगर ज़्यादा मैं संतुलन नहीं बिठा पाई, तो मुझे लगता है कि मुझे अपना काम छोड़ना पड़ेगा, बस यही रास्ता है मेरे पास जो कि मैं चाहती नहीं हूँ। इसी सिलसिले में आज मैं आपसे अ, सन अ, सलाह लेना चाहती हूँ।
जी, बिल्कुल। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेटियाँ जो होती हैं, वो अपने पिता के बहुत करीब होती हैं और मेरी तो यही सलाह है आपसे, मैं यही सुझाव दूँगा आपको कि आप पहले एक शेड्यूल बनाइए, एक सारणी बनाइए कि जो आपका काम है, जो आपकी जॉब है, या जो आपका अ, आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए कर रही हैं, वो और आपके जो कर्तव्य हैं, उनमें आप समन्वय बिठाने के लिए उनको शेड्यूल करिए कि अ, आपके काम की म में कितने घंटे आप अपने काम में दे रही हैं और मम माँ-बाप की सेवा के लिए आप कितने क अ अ, घंटे निकाल रही हैं। आप दिन के 24 घंटे जो हैं, उनको एक समय अवधि में बाँट लीजिए कि, मैं इतना घंटा सोऊँगी, इतना घंटा खाने का, इतना घंटा व्यायाम का, इतना घंटा जॉब का, और इतना घंटा माँ-बाप की सेवा। और दूसरी चीज़ मैं यही कहूँगा कि आपको अपने प पिता के खान-पान का, कि वो पौष्टिक आहार लें, फल फ्रूट हो गए या काजू-बादाम, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो उनको संत अ, उनकी बीमारी के लिए उपयोगी हों कि जो उनको स ठीक कर सकें, इस तरह की खान-पान पे उनका ध्यान दें। उनके खान-पान को ज़ सुनिश्चित करें कि वो बहुत ही अच्छा और पौष्टिक आहार लें। और दूसरी चीज़ मैं यही कहूँगा कि आप अ, अपने काम और अपने कर्तव्य के बीच संतुलन बनाने के लिए आपको एक चीज़ ये करनी होगी, कि अपने माता-पिता को
जी। जी। जी।
वो सब कुछ देना होगा आपको जो वो चाहते हैं, चाहे वो समय ही क्यों ना हो? अगर आप उम, अपने जब भी आप सुबह निकले अपने माता-पिता से बात करें, रात में आए तो अपने माता-पिता से बात करें। उनको अपनी दिनचर्या के बारे में बताएँ, होत इससे होता ये है कि जब आप अपने माँ-बाप से अपना सुख, दुःख, अपना काम, सब कुछ जब श अ अ, स्थानांतरित करती है, आदान-प्रदान करती हैं, तो उससे होता ये है कि
जी।
उनके जो सुझाव होते हैं, उनका जो मस्तिष्क होता है, वो एक प्रतीकात्मक रूप से काम करता है और उनको ऐसा लगता है कि हम भी ये काम कर रहे हैं, ज जो आ जो चीज़, जो उपलब्धि आपको मिलती है उनको लगता है कि ये उपलब्धि हमारी है, ये मैंने ही किया है, ये हमारे द्वारा ही हुआ है। तो इस तरह का परिवर्तन उनके जीवन में आता है, तो इससे होगा ये कि उनकी जो बीमारी है या उनका उनकी बीमारी से लड़ने की जो उनकी क्षमता है, उसमें उनमें वृद्धि होगी, और वो अपने आपको स्वस्थ महसूस करेंगे। और जब वो स्वस्थ महसूस करेंगे, तो आप भी अपने आपको स्वस्थ महसूस करेंगी और स्वस्थ महसूस करेंगी तो आपके क अ, स काम में जो संतुलन है, वो हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये सुझाव आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
जी। जी। जी। जी, बिल्कुल मैं समझ गई और मैं इसे फॉलो करने की ज़रूर कोशिश करुँगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।